Oke, sebenarnya aku tuh lebih kayak malam hari jujur Kak, kadang-kadang ya aku kan nggak bisa tidur gitu ya, namanya juga masih anak muda, kadang-kadang ya scrolling TikTok atau media sosial ngelihat ngebandingin nih, temen-temen udah pada di sini, udah pada di situ, aku tuh kayak ngerasa, "Kapan ya aku ada di titik itu dan bagaimana ya cara aku menggapainya?" gitu, ada rasa iri sedikit, tapi bukan menjadi aku kayak batu atau seperti kayak pengen membalas dendam, tidak ada dendam ya, yang aku maksud itu lebih kayak, aku kapan ya bisa, eee, bisa bahagia kayak pergi jalan-jalan ke sini, punya ini, beli itu, gitu kan. Jadi, ada rasanya seperti itu tuh yang bergelut di pikiranku dan hatiku, dan ada juga nih satu malam di mana aku tuh nggak bisa tidur sampai jam 03:00 pagi Kak, gara-gara overthinking itu, padahal kan nggak sehat ya kan overthinking, Kak, gitu. Nah, jadinya kalau misalkan dengan keadaan kayak begini aku jujur ya, bingung gitu, aku juga sampai kayak mikir ya, apa ya tujuan aku, udah rencana aku sebelumnya bisa memilih posisi di di saat ini gitu, aku kuliah, gitu kan. Jadi, aku sekarang sih bersyukur aja kalau ngelihat dari segi positifnya, cuman masih aja kadang-kadang tuh aku ada aja rasa ketakutan gitu dan gundah dihatiku. Kira-kira gimana tuh Kak, cara hadapinnya?
Oh. Mhm. Mhm. Ah, gitu. Mhm mhm, iya iya. Waduh. Mhm. Iri ya? <laughs> Mhm mhm mhm. Mhm. Iya, mhm? Iya? Waduh. Wah, iya bener, heeh heeh, iya. Mhm. Iya. <laughs> Iya, benar benar benar. Mmm. Iya. Mhm mhm. Iya? Oh. Oh iya. Iya, sebenarnya lebih tenang aja ya, maksudnya kan, eee, mungkin mencari kegiatan di luar begitu. Kadang-kadang kita tuh kalo malam kebanyakan, eee, scroll, eee, sosial media gitu ya, eee, biasanya tuh kita jadi kayak mikir, "Oh ternyata, eee, sepertinya hidup kita ini gagal" gitu ya tapi gi gimana, gitu. Sebenernya kan setiap orang itu ada waktunya masing-masing gitu, Mas. Heeh, jadi, eee, apa, ada saatnya kita jadi mahasiswa, ad ada yang kadang-kadang umur sekian udah menikah sementara kita belum, gitu kan. Nah, bahkan begitu menikah aja pun masih ada banyak lagi tantangannya sebenernya, jadi, eee, lebih enaknya dijalanin aja apa adanya gitu kan, nggak usah berpikir ke depannya heeh, gitu, Mas. <chuckles> Iya. Mhm mhm.
Iya. Mhm, betul. Nah, kira-kira kalau aku tuh juga kadang-kadang masih sering ngerasa ini, Kak, kayak, eee, "Apa ya tujuanku hidup, eee, selanjutnya?" Gitu. Oh nah, supaya aku itu nggak terlalu mikirin kayak begitu, Kakak ada saran nggak gimana ya aku bisa ngelihat masa depanku tuh, aku harusnya ngapain aja, gitu?
Iya. Mhm. Mhm? Mhm. Mhm. Iya.